Evet. Ya, farklı bölgelerde yaşamışsın fı eee, farklı, aaa, tatlar denemişsin. Aaa, ge gerekirse onlara misafir olmuşsun onları anlamaya çalışmışsın ve, aaa, sonuç olarak kendi, aaa, kimliğindeki kendi kültüründeki bir şekilde yemekleri daha çok seviyorsun ve, aaa, onları korumaya çalışıyorsun. Türk, eee, marketlerine gidip oradan alışverişini yapıyorsun ama şöy Kendi mutfağında herhangi bir bunu senteze dönüştürdüğün, işte Asya'dan da mesela işte bir soya sosu kullanayım dediğin, Amerika'dan kalkıp bir barbekü sosu kullanayım ve kendi, aaa, öğrendiğim annemden öğrendiğim, eee, tarife böyle yeni bir şeyler ekle ekleyip de ke kendim için yaptığım dediğin bir, aaa, yemek var mı, aaa, onu sormak istiyorum.
Hı hı. Evet. Doğru. Hı hı. Tabii tabii mutlaka. Var. <swallows> Mesela o etlerin üzerindeki o soslar. Evet burada mesela çok güzel soslar var Asya'nın da çok güzel sosları var. Eee, bir de sadece benimle değil ki hani bu benim damak tadım ben o kadar etten anlayan, et yiyen biri değilim ama mesela hani evin içinde kim varsa onların damak zevkine uygun onlar hangi sosu seviyorsa işte oy etin yanına patates yakışıyorsa tabii ki o. Yani, onlardan hiç zaten, eee, bir vazgeçme yok zaten bu kültür nasıl gelişiyor dönüşüyor zamanla yani başka bir şeylerle şimdi mesela Hatay kültürü de, eee, sınır komşularından aldığı birçok yemek kültürüyle gelişmiş sadece kendine özgü değil ki yani orada o kadar çok mozaik var ki diller var dinler var hani o sınır hattı zaten komple öyle gelişmiş.
Hı hı. Tabii. Evet. Doğru. Ya, baktığında döner dediğin şeyi Türkler sahiplenir ama bi ya ya, gittiğinde işte Yunanlılar da, aaa, gyros derler, eee, başka bir yerde gittiğinde farklı isimlerle işte, eee, Berlin bizim der, işte, eee, Arabistan'a gittiğinde onlar şavurma derler mesela İran'da vs. Ya ti baktığında, aaa, ama bir farklılık vardır sosları değişir kendi kültürlerinde belki
Evet, <giggles> doğru. Evet. Berlin bizim der, yani. Doğru, evet. Evet ama işte onu belki se alışan kişi anlar, yani sen anlarsın onu. Hani gerçekten öyle. Ben teşekkür ederim.
Doğru, doğru. Çok teşekkür ederim, aaa, çok güzel bilgiler paylaştın kendi deneyimlerini anlattın, aaa, teşekkür ediyorum kendine iyi bak görüşmek üzere.
Evet. Çok teşekkürler, çok keyifliydi.